Favori bir dizin var mı, ve varsa ı ondan neden hoşlanıyorsun?
Hımm. Favori bir dizim var. Şöyle, sevdiğim çok dizi var ve, mesela, eee, hangisi 2. olur bilemiyorum. Çünkü hepsi birbirine çok yakın, ama 1.´sinden %100 eminim. O da benim için, benim için Game of Thrones, kesinlikle 1.
Hı hı. Tamam. <chuckles> A, merak ettim. Hı hı. A. Hı hı. <chuckles> Evet.
Çünkü, çünkü benim için yani Game of Thrones bir yanda, diğer tüm diziler bir yanda.
Peki, Game of Thrones'u, e, bu kadar özel kılan ne, senin için?
Ya, şimdi şöyle, bir kere Game of Thrones başlı başına bir dünya gibi bence. Yani, şöyle gibi, eee, izlediğim diğer diziler, işte, çok beğendiğim başka diziler de var. Breaking Bad gibi, Dark gibi, ya, bi bir sürü dizi sayabilirim burada, ama hepsi, onların böyle belli bir hikâye ve beni içine ak alan güzel hikâyeler ama, Game of Thrones tamamen bir dünya benim için. İçinde
Hı hı. Hı hı. Evet. Tamam. A, farklı bir evren olması, seni çekiyor aslında değil mi? O öyle anladım ben. He, tamam!
Evet Evet, Game of Thrones, çünkü farklı bir evreni anlatıyor, ve o o, evrenin içinde aslında bir sürü ufak diziler de var gibi. Yani, bir anda, işte, Targaryen'lerin, eee, mevzularını da görüyorsun. Bir yanda Stark'larla, işte, bambaşka bir şeyler yaşıyorsun kendi içinde, bir yandan
Hı hı, hı hı. He! He he. Aslında ı fark i bir dizi değil anladığım kadarıyla. Pek çok, ııı, dünya var içerisinde. Tek bir çatıda mı toplanmış, bu dizide?
Evet, evet.

Peki, eee, <smacks lips> şeyi de sormak istiyorum. Eee, en uzak hissettiğin karakter "ya uf ya bu karakter de hiç benlik değil, hiç ben değil" dediğin bir karakter var mı?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. <inhales> Iıı, var. Eee, var, yine isim hafızam çok kötüymüş. Şu an fark ettim ya. Eee, <chuckles> Lannister'lardaki kraliçe vardı. Eee, çok, yani çok gaddar biriydi. Çok, çok, çok gaddar biriydi artık, ben, hani, yani o da tüylerimi diken diken ediyordu. Ters
Hı hı. <chuckles> A, evet. Duymuştum. Hı hı. Yani, sevmeme sebebin onun çok, ııı, acımasız olması mıydı?
Evet artık, hani, beni böyle rahatsız edecek boyuttaki o da aslında kadın oyunculuğunu gösteriyor biraz da, biraz da. Kadından nefret ediyordum artık yani. <chuckles> Yani sokakta görsem böyle şey olacağım artık yani, trigger'layacak gibiydi beni. Ama aslında burada kadın biraz oyunculuğunu gösteriyor. İ oyunculuklar inanılmaz dizide yani.
Hıı. Tabii, değil mi? <laughs> Git buradan. Hı hı. Tabii, tabii. Tam onu soracaktım. Diziyle bağ kurma sebeplerinden birisi de acaba çok iyi oyunculuk olması mı diyecektim ki, iii, nitekim öyle oldu.
Ya kesinlikle çünkü şimdi şöyle bir şey var, hayatın içinden bir şeyi oynamak tamam yine kolay bir şey değil de, bir tık daha kolay şimdi ama bu dizi tamamen fantezi üzerine sallıyorum; Daenerys ejderhanın üstüne gidiyor. Bana onu geçirmesi için çok iyi oyuncu olması lazım.
Hı hı. Hı hı. Tabii. Tabii, değil mi? Evet.
M diğer türlü çok eğreti duracak yani, işte kılıçlarla savaşıyorlar, büyü yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bu zaten bana normalde biraz bile böyle amatörlük görsen böyle saçma gelecek bir görüntü, çocukça gelecek bir görüntü.
Hı hı. Hı hı. Belki bırakacaksın irite olup, doğru. Çünkü çok riskli bir, eee, hikâye gibi geliyor kulağıma benim de. Hı hı, hı hı.
Aynen öyle. Aynen öyle ki, hatta Game of Thrones bittikten sonra daha önceki dönemlerine dair bir dizi çekildi. Kitaptaki daha önceki bir döneme dair.
A! Evet devam kitabı. Tamam.
Ay aynen bu olayların daha öncesini anlatıyor. Geçmişleri anlatıyor. O diz bu Game of Thrones artık bittiği için hemen bir açlıkla ona başladım. Mesela o diziyi 2-3 bölüm sonra bıraktım. Çünkü oyuncular berbattı benim için.
Hı hı. <chuckles> A! Aynı tadı vermedi.
Aynen öyle hikâye belki daha bile iyidir bilemiyorum. Yani artık hikâye öğrenme isteğ isteğim gitti ama oyunculuklar bana hiç geçmediği için mesela n ne izliyorum olmuştum yani.
Hı hı. Hı hı.